Wirklich den ganzen Tag so was zu schneiden. Und man merkt halt meistens schon so am Material, dass de also, man kann im Schnitt noch so 'n bisschen was retten, aber manchmal merkt man auch einfach: „Okay, das war jetzt so furchtbar oder das war jetzt besonders gut“, oder so. Und ich glaube, ich, hm, äh, hocke jetzt irgendwie in diesem Widerspruch und wenn ich das morgen einmal so mache, dann, ähm, ja, bringe ich das entweder einfach zum Abschluss. Äh, wenn's wirklich gar nicht geht, okay, dann weiß ich, das wird nix mehr. Und dann fange ich am nächsten Tag dann auch wirklich mit den anderen Ideen an, die ich jetzt schon im Kopf habe, anstatt halt ständig in dieser komischen Warteschleife weiter drin zu sitzen.
Ja, genau. Die Situation wird ja auch nicht besser, denke ich mal, wenn du weiter wartest. Also, wenn ich meine, wenn du merkst: „Ne, ist nix“, dann ist es ja auch nicht schlimm. Du hast ja wie du schon gesagt hast, du hast ja andere Ideen. Du kannst ja anders dich da, ähm, einbringen. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, grade bei solchen kreativen Beschäftigungen, dass einem das Spaß macht, dass man da die die Kreativität fließen lassen kann und sich nicht in in Schienen reinzwängen muss, sage ich jetzt mal, ne? Das ist ja auch dann für die zukünftigen Videos schlecht.
Ja. Ja, mir hat das halt auch wirklich total Spaß gemacht. Also, ich finde das so cool, dass man eigentlich, ähm also, was du eigentlich jetzt auch schon meintest mit diesem Fließen, dass man immer so wenn man Lust hat, sich mit irgend 'nem Thema zu beschäftigen a also, ich hatte das jetzt wirklich schon so 'n paarmal, dass ich dann so 'n Thema hatte. Ich hatte Lust dazu, dann ha konnte ich 'n Buch dazu lesen, äh, und 'n Video dazu machen. Und das ist halt richtig cool, dann einfach so immer das tun zu können, was man möchte, weil du musst da ja niemanden nur um Erlaubnis bitten, sondern es ist halt dein Channel. Du machst, was du willst. Und, ähm, ich glaube, bei dem Thema war's jetzt halt einfach so, dass ich hätte das halt vorher schon aufnehmen müssen, aber dann kam so dieses Leben so 'n bisschen dazwischen. Aber, ähm, ja, dann ist das jetzt einmal so und ich ich hoffe einfach, morgen geht es dann weiter.

Aber ja, ich merke halt so generell, dass ich 'n bisschen weg will von diesen stark recherchelastigen Sachen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall verstehe ich. Ähm, du sagst ja also, da das hört sich ja nach 'nem unheimlich wichtigen und, äh, spannenden Thema an und wenn du ja also, ich denke, damit wirst du ja auch einen Mehrwert für andere Menschen liefern können und wenn du jetzt ja eh schon die Recherche gemacht hast, könntest du ja vielleicht das Video noch in Anführungszeichen schnell machen, ähm, wo du ja die Recherche und so eh schon gemacht hast, ähm, und danach vielleicht den Kurswechsel, äh, einschlagen. Weil ich f ich fi ich glaube, vielleicht wäre es ja schade, wenn du die ganze Arbeit da reingesteckt hast und, ähm, diesen Mehrwert für die Menschen ja dann auch nicht hast, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, also, ich glaube, ich mache dieses Video einfach morgen. Hm, also ja, ich habe halt irgendwie in den letzten Wochen so viel über so andere Themen ganz doll nachgedacht, weißt du? Und ich glaube, dann ist es einfach mal so wenn man so etwas so lange verzögert, dann ist der eigene Kopf quasi schon wieder so ganz woanders. Also, ähm, dieses, äh, d Thema mit dem Menschenhandel, da hatte ich vor Jahren halt schon mal so 'n Buch drüber gelesen und, ähm, das war irgendwie total krass, weil ich habe dieses Buch gelesen und danach habe ich die Welt einfach also, es war so krass, wie sehr ich meine Meinung durch dadurch geändert habe, weil man sonst darüber ha halt nie nachdenkt und denkt irgendwie: „Sowas passiert ja fast gar nicht in unserer heutigen Welt und erst recht nicht in Europa“ und so und, ähm, ja, das hat mich dann irgendwie so bewegt
Mhm.
und da das jetzt halt so 'n bisschen aktuell in der Politik wieder aufkam, das Thema, wollte ich diese Erkenntnisse und so 'n paar andere Sachen, die ich dazu recherchiert habe dachte ich, ist es halt ganz sinnvoll, das so 'n bisschen in die Diskussion reinzutun. Aber irgendwie persönlich beschäftigen mich halt aktuell andere Dinge lieber, ähm oder mehr. Aber gut, ich, ähm ...ich sollte das morgen machen. Also, ich weiß auch nicht. Ich vielleicht bin ich jetzt fühle ich mich so 'n bisschen, weißt du, wie wenn man so vom Pferd fällt oder so oder wenn man voll lange nicht Fahrrad gefahren ist, ähm, weil ich jetzt so lange das nicht mehr gemacht habe gefühlt.
<chuckles> Ja. Ja klar v ist sehr verständlich. Wie wär's denn damit? We du fängst morgen fängst du einfach mal ku 'ne, f keine Ahnung, 15, 20, 30 Minuten fängst du mal an und wenn's sich gut anfühlt, wenn du in den Flow kommst, dann kannst du es ja durchziehen und wenn du merkst: „Ne“
Mhm.
„ich habe ich habe jetzt angefangen und es ist trotzdem blöd, ich habe trotzdem keine Lust mehr auf das Thema“, dann ist es ja auch nicht sinnvoll dann, ähm, sich da durchzuquälen, sage ich jetzt mal, weil dann das Ergebnis leidet da ja auch massiv drunter et cetera. Dann kannst du ja vielleicht direkt ins nächste Thema einsteigen oder so.
Ja. Du wo du recht das ist 'ne Idee, weil es ist